بُص، هي ماما بعد ما بابايا توفى، كان في الأول كده مصدومة اللي هو مش عارفة ت هو كان طول الوقت معتمد على وجوده، فعارف اللي هو في، لأ، في فترة كده سقطّنا من حياتنا، إحنا كلنا آه. أ م في فترة كده راحت إحنا ما نعرفش إحنا راح راحت فين. آه، وبعد كده بدأ آه، جدًا بصراحة و وبعد كده بعد ما استعدنا بقى ال قوانا كلنا، وحسيت إن إحنا بقى خلاص رجعنا لأمورنا الطبيعية وحياتنا، آآ، ف <clears throat> هي بقى بقت الأب الأب والأم. يعني هي ال الأب الشديد اللي بيحاسب بالشعراية، اللي هو أنتِ اتأخرتِ، كنتِ خلصتِ الدرس 7 وأنتِ من ال من ال من البيت بتاع ال اللي بتاخدي فيه الدرس لحد عندي 10 دقايق ف07:10 تبقي عندي.
آه. أكيد، طبعًا. لحظة صعبة بقى والتوتر. إمم. إيه اللي حصل بقى؟ آه. إمم.
آآ، آآ، بالض <chuckles>
أ كان فيه بقى اللي هو ال الحزم الشديد بقى كأن هي ال الأب اللي موجود في البيت. ده طبعًا أنتم ما كنتوش متعودين عليه، يعني الوش دوّة ما كانش ظاهر بقى؟
جدًا. آه، جدًا. آه. إحنا ما كناش ما شفناهوش في حياتنا، هي طول الوقت اللي بت تحنن ب قلب بابا علينا وتقول له: "خلاص معلش." يقول لها: "عاقبيها." تق وبعد كده آه، أيوه. يقول يقول لها مثلًا لأختي ع ما ما سمعتش ت عاقبيها، ما ت ما تقعدش معانا النهارده مثلًا هن هنقعد مثلًا بالليل، هنقعد ناكل فاكهة أو جايب لب أو كده، ما تقعدش معانا. تقوم إيه، مدخلاها الأوضة تقول لها اقعدي بس احفظي وأنا هاجيب لِك، تقوم مسربة لها بقى شوية حاجات <laughs> اللي هو إيه آه، كده. <chuckles> دلوقتي بقيت هي عار <chuckles> ال ال زي ما بيقولوا الإيه، ال الجلاد الحاكم والجلاد. <laughs> خلاص. في فترة جدًا، في فترة بقيت هي الحازمة جدًا، ما بقيتش <tsk> هي خايفة برضو، مسئولية وعيال
إمم. آه، ده هي اللي كانت كمان بتدافع، يعني ده بالعكس تمامًا. آه. <chuckles> إمم. حلو. <giggles> آه، خلاص بقى هي اتحولت للجلاد معاكم. إمم. أكيد طبعًا مسئولية عليها وخايفة عليكم والوضع اتغير، يعني بتقولوا كنتم أصلًا خارجين من فترة توتر وكلكم أصلًا مش مستوعبين الدنيا فيها إيه. صعبة. إمم.
آه. بالضبط وإحنا إحنا برضو كنا كتير إحنا إحنا كنا يعني أخواتي أنا وأخواتي مثلًا كتير. إحنا 8 كان أكبرنا 16 سنة، وأصغرنا 6 شهور. فبالنسبة لها كان مس
كويس. كنتم لسه مختلَف الأعمار طبعًا.